ياه! فكّرتني بصراحة كان لحظة كانت يعني بُص كانت بصراحة بالنسبة لي وحشة جدًا يعني. آآ كنت كنت دخلت كده كنت آآ مع يعني مجموعة من صحابي كده في الشغل، كنا حوالي تقريبًا 4 أو 5، فكنا اتفقنا كده قُلنا إيه عايزين نعمل مشروع مع بعض، فاللي هو حاجة تبقى خاصة كده بجانب الشغل بتاعنا يعني ن نكسب منها والّا حاجة. فإحنا كنا تقريبًا حوالي آآ 4 أو 5، كُل واحد بقى يدخل فيهم أصل أنا بمش بم بمبلغ كده مُعيّن هنساهم مع بعض و ونفتح حاجة بسيطة.
يعني آه. تمام. جميل آه. حلو، كويس. إمم. جميل جدًا، ماشي، حصل إيه بقى بعد كده؟
آآ قعدنا تتفق الفكرة اللي جه أقنعنا واحد مننا من ال5 دول، هو كان عنده عنده محل كمبيوترات، تمام؟ فهو آآ ب بيبيع مثلًا اللي هو ع الحاجات اللي هي قِطَع غيار الكومبيوترات والحاجات دِيَّة الاكسسوارات والكلام ده بيصلّح برضه حاجة لو في مشكلة، هو في السوق ده يعني.
ماشي، آه. تمام، آه. حاجة في مجاله يعني يعني أنتم اختارتوا مجال هو يعني يخُص حد منكم أنتم ال5 بحيث إن يبقى فاهم الدنيا و تمام، حلو، جميل، آه، آه.
فهو جه أقنعنا إن بالضبط، هو اللي هو شغال في المجال ده. آه، بالضبط. فهو يعني فاهم المفروض إن هو فاهم السوق وبي بيشتري بيروح مثلًا بينزل مثلًا بيجيب حاجات من تُجار كبار مثلًا الحاجات دِيَّة ويرجع يبيع، فهو المفروض إن هو فاهم السوق يعني. فهو جِه أقنعنا قال لك هنعمل إيه، جِه هن هنجيب في ناس بيبقوا مستوردين كبار جدًا آآ بيجيب كونتينر اللي هو أجهزة الأجهزة المستعملة الكمبيوتر المستعملة من برّه، سواء بقى كمبيوتر PC أو أو أو لابات والحاجات دي، فإحنا هناخد منه ونبدأ نبيع، نبيع بقى لإيه، مش هنبيع نوزع على إحنا طبعًا هناخد كمية كبيرة، يعني ده واحد جايب كونتينر ده بكمية كبيرة أوي، ام الكونتينر وقتها كان ب برقم كبير، تجيب مثلًا كونتينر كده. ف فقال هن إحنا هناخد منه ونوزع بقى على الشركات اللي هي إحنا هنوزع جُملة، نبيع جُملة مثلًا للشركات اللي هي المحلات بقى اللي بعد كده تبدأ تبيعه.
جميل، تمام. ماشي، آه. تمام. ماشي، تمام، آه. آه ت أنتم توزّعوا للمحلات اللي هي الصغيرة في المولات وفي الحاجات اللي زي دِيَّة كده وهُم يبيعوا بقى. حلو، آه، تمام.
بالضبط، بالضبط، إن إحنا هنبيع ح أبيع جملة، آه. فتمام د
أنا تاجر جُملة بس على كبير شوية يعني.
آه، بالضبط، اللي هو طب حلو المشروع حلو، تمام زي الفُل، آه تمام، ده المف إحنا الفكرة بقى دي الغلطة ال ال اللي أنا غلطتها أصلًا أو اللي إحنا كلّنا غلطنا غلطناها. آآ إحنا كلّنا داخلين ال ال المشروع ده للأسف و ومعتمدين عليه هو بس.
ماشي، تمام. آه.
اللي هو هو اللي فاهم، هو ل يعني أنا عايز أقول لك يعني مثلًا إن إحنا إحنا يعن أنا كويس في الكمبيوتر وعادي اللي هو مثلًا بافهم في الكمبيوتر أو كده أعرف أصلح برضه، لكن مش تاجر، بالضبط، اللي هو مش عارف أسعار السوق إيه. مش تاج
تمام، آه، أوكي، آه. بس مش تاجر في الأول وفي الآخر يعني آه، آه، مش تاجر آه، تمام. جميل، آه.
فلمّا جينا بقى إيه بعد ما اشترينا والكلام دَوَّة وجينا رُحنا ودّينا ال عشان نبدأ نبيع، آآ واجهتنا المشكلة بقى الكبيرة، إن السعر اللي إحنا بنبيع بيه أصلًا ال ال يعني أنا لو أنا رايح لمحل أصلًا عشان أبيع له بالسعر ده، المحل لفته باطلّع ال ال الس الحاجة دي قطّاعي أرخص من السعر اللي أنا بابيع له بيه.
حلو. آه، إيه ده؟ لا ده مشكلة دي آه، آه. طب مش كنتم عاملين دراسة جدوى، مش عاملين دراسة جدوى مثلًا أو حاجة يعني ت يعني على الأقل تدرس يعني دارس السوق عارف الحاجة دي بتتباع بكام؟
فهو هيش هو هيشتري منه إزاي؟ آه م هيشتري منه إزاي؟ ما